Đúng rồi, đúng là thực sự là đồ chiên rán có hại cho sức khỏe thật. Chỉ có đồ luộc thôi, tại vì mình thấy nhiều hồi mình nhớ không nhầm thì, ờ, có hồi cách đây bị máu nhiễm mỡ ấy, mình có đi xét nghiệm máu ấy.
Ừ. Ờ. À há, máu nhiễm mỡ thì mình nghĩ là ai cũng bị hết á, ờ, kiểu, ơ, 10 người hết 9 người bị rồi. <laughs> Ừ.
Thì Vậy hả? Mình tưởng máu nhiễm mỡ rất là nguy hiểm cơ, bởi vì nghe nó cứ sợ sợ ấy.
Không, không, máu nhiễm mỡ ờ, thật ra thì, ờ, máu nhiễm mỡ chỉ là cholesterol nó cao thôi, nên là ai cũng bị nhưng mà đừng có để nó cao quá. Đó, ừ, là dẫn đến gan nhiễm mỡ, rồi gan nhiễm mỡ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Chia sẻ với bạn luôn là mình từng bị gan nhiễm mỡ cấp độ 2 bây giờ thì xuống 1 rồi, nó chưa chưa chưa về 0 được. <laughs>
À. À, giời ơi. Ôi. Ôi, may quá, may quá. Thì có khi là cứ ăn, ơ, thay đổi thói quen ăn uống như này thì có khi sẽ xuống cấp 0 đó.
Ừ. À, ừ đúng, đúng, đúng, đúng. Thì mình cũng mong như vậy nhưng mà thật ra mình vẫn có cheat day nên là muốn kh xuống 0 cũng hơi căng, cũng hơi khó. Tại mình vẫn thích ăn dầu mỡ thôi, mình giảm nhưng mà khó hết lắm. <laughs> Ô kê. Ừ, đồng ý, đồng ý.
Ờ. Ừ. Đúng rồi, thực sự là nó rất là khó mà nhỉ? Bởi vì đồ ăn dầu mỡ, mình không hiểu sao nó cứ mang lại cho mình một cảm giác, ưm, thoải mái ấy, không còn, ờ, lo lắng, không còn bấc cứ lo âu về công việc nào nữa nữa luôn. Trời ơi.
<laughs> Ừ, ừ. Ừ, ừ, mình hiểu. Ơ, mà bạn, à, bạn có bao giờ bạn, ừm, ờm, kiểu, tìm một cái món ăn mà healthy và muốn ăn nó hông? Kiểu ừ.
Sao á? Có nha, thì mình cũng, a, thi thoảng mình đặt đồ ăn ấy, thì mình cũng sẽ xem, a, những á món, kiểu, đồ eat clean nha, kiểu, nhiều rau xong rồi ức gà nè, xong rồi nó có tính calo nè.
À. À, à, à, à, hiểu, hiểu. Ừ. Ừ, hiểu nha. Ừ, mình cũng hiểu, ừ, cứ nghĩ là ăn cái kiểu đó nó cũng ô kê, mình tìm tìm tới mình chủ động tìm tới những món ăn, kiểu, tốt cho sức khỏe rồi mình chủ động ăn nó từ từ mình sẽ thấy nó ngon à. <laughs> Ừ, đúng rồi.
Ừm hứm. Đúng rồi, nhưng mà Đúng rồi, mà nó còn tốt nữa, tốt cho sức khỏe mà còn rõ số lượng calo nữa.
Đồng ý, đồng ý. Mà nãy giờ chia sẻ với bạn thì mình cũng thấy là mình mở mang được nhiều kiến thức về cái những cái đồ ăn chiên giòn, ờ, vì và cảm ơn bạn nhiều nha. Ừm, chào tạm biệt.
Ừm, có hôm mà <chuckles> vậy hả? Ừm. Đúng rồi, mình cũng thế, cám ơn bạn nhiều nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ, tạm biệt bạn nha.

Không, mình ăn chế biến đủ thứ hết á, nhưng vẫn có dầu mỡ nha, chứ không phải không nha. Cũng vẫn có lúc g ăn cái món, ơ, gọi là, kiểu, ơ, ờ, áp chảo này nọ đó, thì cũng có hơi hơi có dầu một xíu, chứ không phải là không.
Ờ. À. À. Nhưng mà chỉ là một xíu trong, ơ, lượng, ờ, cho phép, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, mình phải, a, kiểu, ờ, gọi là, biết biết biết mức độ của mình, ăn vừa phải thôi.
Nhưng mà bạn có nghĩ là một người mà hay ăn như thế bây giờ đột ngột bảo người ta cắt hẳn ấy, thì mình nghĩ điều đấy khá là khó ấy. Bởi vì là như đối với mình ấy, thì mấy cái đồ chiên giòn ấy, mình thường là làm thứ Hai, thứ Sáu, thì tối thứ Sáu mình sẽ đặt gà rán. Mà gà rán bạn biết gà rán sốt cay của Jollibee không? Trời ơi, đó là một cách an ủi mình sau một tuần làm việc ấy. Mà bây giờ bảo mình thay đổi thói quen ăn clean hơn ấy, thì nó khá là khó đấy.
Ờ. Ừ. Đúng, đúng, đúng, đúng. Nói chung là Ờ. Ờ. Hiểu, hiểu, hiểu. À, biết, biết, biết. Trời ơi, mình À, mình hiểu. Hiểu nha. Mình nghĩ là cái việc này, ờ, cũng khá là khó thật. Thật ra mình mình á, thì mình cũng không có thay đổi được cho tới khi mình <laughs> mất cái túi mật thì thì mình mới thay đổi được phần nào thôi. Đúng rồi, nhưng mà mình vẫn vẫn thích ăn béo nha, tức là v thỉnh thoảng mình vẫn ăn khá nhiều, nhưng mà lâu lâu thôi. Còn lâu lâu, kiểu, mình thả thả ừ, cheat day một xíu thôi chứ bình thường thì mình vẫn cố gắng mình giảm nhất mức có thể, ăn ít nhất có thể. Đó, thì mình cũng mong là bạn cũng có thể làm được điều đó. Có thể nó không dễ dàng, nhưng mà nếu mà sức khỏe bạn vẫn còn tốt thì bạn nên cố gắng làm điều đó đi, mình khuyên như vậy. Ừm.
Đúng rồi. Ừ. <chuckles> Tức là mình phải có biến cố gì đấy, đúng không? <chuckles> Gọi là cheat day, đúng không? Ừ. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ờ, thế thì chắc là mình có thể bắt đầu bằng, ờ, việc là b thay vì mua đồ ăn buổi tối, thì mình, ờ, sẽ bỏ ra chút thời gian để mình nấu cơm.

Có, có, có, thì bạn tập thể dục. Tất nhiên là bạn phải ăn ít, t hông được ăn quá nhiều đồ chiên xào rồi, đúng hông? Đấy, nhưng mà ngoài ra á, khi mà bạn ăn vào như vậy thì bạn tập thể dục và bạn, à, uống nhiều nước thì nó sẽ giúp cơ thể bạn nó nó nó nó nó x tiêu xử lý cái chất béo đó tốt hơn. Bạn có ph bạn phải tập thể lục nhiều nha, chứ hông được tập ít đâu, tập ít á không có đ không có tác dụng mấy. Đấy, bạn phải tập thể đúng, đúng, vừa đều mà vừa cường độ phải cao cao một xíu, không cần quá cao nha, nhưng mà phải cao một xíu thì nó sẽ tốt hơn, kiểu như vậy.
Ừm. Đúng rồi. Tập thể dục à? Ừm. Ừm. Tức là phải tập đều hàng ngày, đúng không? Trời ơi. Cơ thể mình thực sự là đang rất là trong tình trạng báo động nha.
Ừm, ừm mình hiểu. Ờ, bạn có vẫn còn kịp mà, hông sao đâu, hổng kịp đâu, bạn vẫn còn túi mật mà, đã mất như mình đâu. <laughs> Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Thật ra sỏi thận á thì bạn có thể mổ được, hoặc là bạn có thể những cái cái phương pháp khác được, còn còn sụt sỏi túi mật á nó không có cách nào để mà lấy ra cả, chỉ có cắt luôn cái túi thôi. <laughs> Ừ.
Ừm. Nhưng mà Ờ, vẫn còn thận mà, vẫn có đủ 2 quả thận mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, nhưng mà thực sự thì là về cái việc mà tập thể dục ấy thì trong tuần mình đi làm mình thường làm từ sáng là 8:00, 8:30 đến tận tối muộn ấy bởi vì là
Ờ. À. Ờ.
tính chất công việc của mình nhiều ấy, thì thực sự mình không có thời gian để mà tập thể dục luôn á.
Hiểu, hiểu, hiểu. Hiểu, hiểu. Thì à.
Thì không biết là liệu có cách nào khác không ta?
Có chứ bạn, ờ, nếu mà bạn không có, ờm, tập thể dục được á thì mình nghĩ là bạn phải cắt hẳn, giảm hẳn cái chế độ ăn chất béo xuống ít t xíu, kiểu, vừa đủ theo cái mực mức mà, kiểu, các nhà khoa học, à, yêu cầu á là bao nhiêu là đủ á thì bạn ăn đúng cái mức đó thôi, đấy, như vậy thì mới ổn.
Ừm. Ờ. Ờ. Nhưng mà thực sự là bạn có để ý là trong, ơ, thực đơn của người Việt ấy, ngoại trừ rau ấy, với cả thi thoảng sẽ có thịt luộc, thịt lợn luộc thì bạn có thấy đa số là đồ chiên xào và dùng dầu ăn không?
Ừ. Ừ.